แล้ว แล้วเรามีการแบบแก้ข่าวลือไหมคะ? แบบอาจจะมีการแบบเลือกชุดเจ้าสาวที่แบบ โอ๊ย โชว์สัดส่วนนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย ให้แบบว่าให้รู้กันไปเลยว่าฉันไม่ใช่นะอย่างนี้
ก็พยายามจะเลือกแล้ว <chuckles> พยายามจะเลือกอะไร เรื่องชุดเจ้าสาวนี่ก็ตลกมากเลยนะคะ คือตอนแรกเราก็เลือกชุดที่แบบว่าเว้าหลัง เว้าหลังถึงเอวเลยนะคะ แล้วก็ผูกเชือกไขว้ไปไขว้มา แบบ อ๋อ อย่างเซกซีเลย เพราะว่า เอ่อ เรามั่นใจว่า เราอะตัวเล็กรูปร่างดี แต่ปรากฏว่าตอนเตรียมงานแต่งงานค่ะ เตรียมไปเตรียมมาแล้วเราอ้วน อ้วนมาก มันเหมือนเหนื่อยแล้วก็กิน เหนื่อยแล้วก็กิน แล้วอ้วน ท้องก็ป่อง เนื้อก็แบบว่าออกทุก ทุกรูของเสื้อผ้าเลยค่ะ เสื้อ เสื้อเจ้าสาวข้างหลังอะค่ะ ที่มันเป็นเชือกไขว้ไปไขว้มา แล้วเขาก็จะรัด รัดให้มันแน่น ๆ ถูกไหมคะ แล้วพอรัดค่ะ เนื้อมันก็ทะลุออก มา ทุกรู ของ เชือก <chuckles>
ค่ะ โอ้ ค่ะ <chuckles> อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ <laughs>
ตอนที่ Wedding Studio เขาบอกว่าเปลี่ยนชุดเถอะค่ะ เพราะว่าชุดนี้ใส่แล้วคิดว่า คุณน่าจะไม่โอเค ใช่ น่าจะไม่สวย แล้วมันดูแบบ เป็นแบบสาวเผละแล้ว เราก็เลยคิด เออ ก็พอดีแหละ ถ้าใส่ชุดเนี้ย เขาคงจะมั่นใจแหละว่า เราท้องแน่นอน เพราะมันป่องหน้าป่องหลัง มากตอนเนี้ย
อา มันไม่สวย อืม <chuckles> เป็นการ เป็นการ confirm ข่าวลือว่า เออ ข่าวลือนี้คือเรื่องจริง อะไรอย่าง นี้
<chuckles> ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ เราก็เลยแบบ เออ ในงานแต่งอะ เราไม่อยากให้ทุกคนมานั่งโฟกัสอยู่ที่เรื่องท้องของเราเนาะว่า มันป่องมากป่องน้อยแค่ไหน ก็เลยยอมเปลี่ยนชุดในวันนั้นเลยอะค่ะ เป็นชุดที่แบบว่า เออ มันไม่ได้เน้นรูปร่างมาก อย่าง เงี้ย ค่ะ ก็ตลกมาก เดินก็ตลก
อะฮะ อา ก็แสดงว่าจริง ๆ เนี่ย ชุดเจ้าสาวของคุณน่ะ ก็เป็นลักษณะของการเช่าไม่ได้ซื้อค่ะ ยังโชคดีนะคะ เพราะถ้าเกิดว่าเป็นชุดซื้อเนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้นะ <chuckles>
ใช่ ๆ เป็นชุดเช่าค่ะ โชคดีค่ะ <chuckles> อ๋อ มัน ถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้เราคงต้องไปอย่างงั้น แล้วคนก็คงจะแบบว่ามั่นใจมากว่าหลังจากนี้ไม่กี่เดือนคงจะได้หลาน <chuckles>
เออ เขาอาจจะนับ นับนิ้วรอ อะไรเงี้ย แบบ จะต้องเห็น
ใช่ ๆ แต่ว่าตอนนี้เขาคงจะหายสงสัยกันแล้ว เพราะว่าหลังจากแต่งงานไปจน 2 ปีกว่าเกือบ 3 ปีอะค่ะ เราถึงจะมีลูกอะค่ะ
ค่ะ อา โอเค อย่างนี้ก็เป็นการช่วย confirm เราเนาะ ว่าแบบว่าเราไม่ได้เป็นอย่างงั้น อะไรอย่างงี้
ใช่ ๆ แต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้แก้ข่าว ไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะ เพราะเรารู้สึกว่าตลกมากกว่าค่ะ ที่เขาลือกันไปต่าง ๆ นานาอะไรขนาดเนี้ยค่ะ
อืม อืม ก็จริงค่ะ เพราะเอาจริง ๆ แล้วเนี่ยในบางเรื่องเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ก็ได้เนาะ เพราะว่า
ใช่ ใช่ค่ะ
เราเหมือนกับว่า เออ ข่าวลือนี้มันไม่ มันไม่เห็นสำคัญอะไรเลย แล้วมันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับเรา เหมือนที่คุณบอกเนาะ ถ้ามันไม่ได้กระทบอะไรกับเรา เราก็ อืม
ค่ะ ใช่ มันไม่มีผลกับความรู้สึกของเรา ไม่มีผลกับความรู้สึกของสามี ไม่มีผลกับความรู้สึกของครอบครัวของทั้ง 2 ฝ่าย เพราะว่าเรารู้ดีว่าอะไรเป็นอะไร ต่อให้ท้องจริงอะ ครอบครัวเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะเราไม่ใช่เด็กแล้ว ตอนแต่งงานกันก็ไม่ใช่เด็กแล้วอะค่ะ
อืม